Oye, fíjate que quería platicar algo contigo, a ver si me puedes, eh, pues, digamos, dar una una perspectiva o quizá algún consejo de cómo tratar esto. Ah, últimamente he estado teniendo como que algunos temas con la familia de mi esposa y, en general, ella ella principalmente, ¿no? Eh, pero, vaya, estamos como muy empatados en este sentir. Eh, se trata como que de esta esta parte en la que de repente te llegan a pedir ayuda y, concretamente, nos pasó mucho en en unas vacaciones que que tuvimos hace aproximadamente un mes. Ah, la llevé a ella a otro estado, eh, en y como de por su cumpleaños, ¿no? Entonces, pues, ya estando allá, eh, lo que sucedió es que, eh, fuimos a la ciudad de donde su abuelita es originaria, y ella había tenido temas con su documentación, entonces nos pidió de favor como que ya estando allá, pues, le diéramos una bueno, nos diéramos una escapadita, una vueltecita por el el centro civil para, para checar, ¿no? Que si se podía hacer algo, alguna corrección o algo así. Eh, nosotros realmente no tuvimos algún inconveniente, pero, eh, después sí empezaron a pasar bastantes situaciones que sí fueron como muy incómodas. Eh, respecto a que, vaya, ellos sabían que estábamos de vacaciones, que tenemos los días, pues justos, ¿no?, como para disfrutar de de nuestras vacaciones, concretamente del cumpleaños de mi esposa. Ah, y eran como demasiado insistentes, ¿sabes? Y y al final era como que nos pedían mucho esa disponibilidad de tiempo. Y básicamente perdimos un día de vacaciones por estar ayudando a su abuelita, y al final no se solucionó porque, pues, de de nuevo, la familia que estaba con con con su abuelita no le estaba ayudando demasiado y total, se hizo como que este este intercambio de ideas de que, es que: "No nos están ayudando, o se desesperan con nosotros y tal", pero, pues, también a nosotros nos hizo sentir mal el hecho de que, pues, evidentemente gastamos en unas vacaciones. Eh, el el punto era estar, pues, felices, tranquilos ahí, y realmente, pues, perdimos una parte por por intentar hacerles, pues, este favor, ¿no? Entonces, como que a raíz de ahí, intentamos no hacer tantas ayudas por por pues sí, este, este tipo de situaciones que se llegan a desarrollar. No sé si tú tengas alguna perspectiva, quizás estemos mal, no sé.
Esta situación que comentas se se se escucha algo complicada y más cuando tú tienes un periodo, pues, libre, ¿no? Que tienes un periodo de vacaciones y, y de repente, por tú quererte ver buena gente, pues termina saliéndote contraproducente, ¿no? Es todo es todo un caso. Oye, y cuéntame, este, aparte de esta situación, ¿hay alguna otra vez que te haya sucedido esto? Eh, ¿qué esperaban esas personas de ti? O sea, ¿qué qué es lo que ellos buscaban? ¿Cuál era el objetivo? Eh, ¿qué qué esperaban ellos de ti? Y saber si esto te ha pasado antes o es la primera vez.
Sí. Desafortunadamente, la verdad es que ya nos ha pasado en otras ocasiones y y realmente no me gustan las comparaciones, pero, por ejemplo, es como muy distinto con mi familia. ¿Sabes? Esto es algo que hasta mi mi propia esposa lo dice. Ah, normalmente, cuando nosotros llegamos a necesitar algo, mi familia siempre está ahí. Siempre nos as nos ayuda, eh, ni siquiera pregunta, ¿sabes? Es como muy ayuda muy incondicional. Y, por el contrario, eh, nos nos llega a pegar mucho precisamente por esta esta comparativa, ¿no? Porque cuando, eh, directamente nosotros llegamos a necesitar algo o saben que, o por ahí tenemos algún algo en lo que en eh, la familia de mi esposa nos podría ayudar, realmente, como que o ni contestan o se pierden bastante. Y y también cuando ellos nos piden alguna ayuda, casi siempre quieren todo como que "en bandeja de plata", por así decirlo. Creo que esa es una de las partes que también nos llega como a molestar, que si nosotros estamos haciendo como, pues ese favor, ah, realmente ellos son casi, casi de: "Tráemelo a mi casa, necesito que esto sea como A, B y C", y si no lo haces exactamente como ellos lo quieren, pese a que l lo estás haciendo, ah, también se llegan a molestar bastante. Entonces, creo que sí es una situación que se ha replicado, pues, ya en 2, 3 ocasiones, y todo culminó, pues, precisamente en esta en esta experiencia que te cuento, ¿no? Que al final ya fue como, pues esa, esa gota que nos hizo decir: "¿Sabes qué? Ya a partir de ahora vamos a limitar esa comunicación", porque sí, ellos quieren muchos favores, pero cuando tú necesitas algo, pues, o no están, y cuando piden un favor, pues, es bajo sus propias condiciones, pese a que ellos lo están pidiendo, ¿sabes?
Oh, ya veo. Entonces, aquí estamos, eh, lidiando con una situación, de de que sientes, hasta cierto punto, un un un abuso, de de la confianza, que ellos tienen, ¿no?
Sí. Realmente, eh, bueno, son son personas que No no quiero, que se malinterprete. La verdad, es que son muy buenas personas, ah, pero, vaya, sí están acostumbrados, a que las cosas se hagan, a su manera. Entonces, pues sí siento, como que esa parte de de que la balanza no está pareja, ¿sabes? Que si ellos necesitan algo, sí necesitan que sea específico, como ellos lo quieren, y e incluso, cuando nos han llegado a hacer, algún favor, o algo-algo por el estilo, sí es como de: "Ah, pues vengan ustedes", ¿no? O sea, como que esa Ese equilibrio de lo que piden, y de lo que ofrecen, como que, no está demasiado parejo.
Ya, ya te entiendo, ya te entiendo. Sí, difícil, mm, difícil situación, eh, definitivamente. Oye, y y cuéntame, em, ¿has pensado, cuál va a ser tu estrategia, en la próxima vez, que estas personas, vuelvan a pedirte algo? ¿Planeas eh, hacerlo, poniendo alguna condición, o prefieres como que, decir que no, y zafarte? Precisamente, para evitar este tipo de de disgustos y desacuerdos.
Ah, pues, sí lo hemos pensado, y y mira, mi perspectiva, pues sí, quizás, sería hasta inventar alguna excusa, ¿no? De de, ¿por qué no? Para que ellos no lo sientan como personal. Ah, pero mi esposa sí es como muy, digamos, directa, ¿sabes? Y ella sí en en algún mundo, de hecho, pasó apenas que que a una de sus tías le le pidió ayuda con algo de de que la fuera a acompañar a un lugar, y sí fue como superdirecta de: "No, no, no, a ver, espérate", y hasta le planteo prácticamente toda la situación que habíamos pasado en este otro estado en en en nuestras vacaciones. Y sí es como demasiado directa en ese plan de decir: "No, tú no nos ayudas, tú quieres que sea todo como a tu perspectiva". Entonces, realmente, tenemos como muy claro el hecho de que ya no vamos a, a permitirlo, ya no vamos a, pues, a ofrecer ayuda, digamos, am, pero, pues, sin relajar, a pesar de que sea como tan directa y ella lo tenga superclaro, tanto a mí principalmente a mí, de hecho, ah, pero tambien a ella, pues, nos entra como que este remordimiento, ¿sabes? Como de: "Ay a lo mejor sí necesitaba mucho nuestra ayuda, y pues, se las negamos y tal".
Claro, claro, sí, es una sensación, ¿verdad? Un sentimiento, mm, eh, válido, ¿no? Hasta cierto punto, el hecho de saber que está en tus manos, pero que no lo haces, porque sabes que el resultado va a ser malo, o sabes que las condiciones bajo las cuales la estás haciendo te lo hacen sentir, pues, o incómodo, es es es todavía, pues sí, ¿no? O sea, valga la redundancia, toda esa situación es demasiado incómoda, porque por un lado te sientes mal de no haber de no haber ayudado, pero cuando ayudas te sientes bien, sin embargo, te lo condicionan, o incluso, a lo mejor no condicionado, o pero no te lo reconocen. Y no es que uno esté buscando reconocimiento, ¿sabes? Uno está mínimo haciendo una buena acción y esperar dicen por ahí: "Haz, sin esperar nada a cambio". Pero como bien comentabas al principio, ¿no? Cuando es al revés, la cosa no es igual. Entonces, yo creo que todos generamos una cierta expectativa cuando hay ese tipo de, de situaciones. Aquí algo que te podría sugerir, eh, que puedas, a lo mejor, platicar con tu esposa, es que traten de tener un poco de tacto, al momento de decir las cosas, al momento de de que de que se nieguen, no es malo decir que no, para nada. O sea, yo creo que a final de cuentas tienen que ver ustedes por sus intereses, y su bienestar, y su paz mental. Entonces, si el hacerlo, o el colaborar con estas personas, eh, que hasta cierto punto se han mostrado un poco abusivas, pues y les genera a ustedes eso, colaborar con ellas o ayudarles les genera a ustedes, pues, molestias, retrasos, pasarla mal, condicionarlos, pues, yo creo que es válido aprender a decir que no también, ¿no? O sea, por por por su salud mental sean, sean asertivos, recuerda que la asertividad es poder, este, expresar lo que tú sientes sin temor a ningún tipo de represalia. Entonces, que puedas tú ser objetivo directo, con tacto, eso sí, con tacto con mucho tacto, y que puedan de esa manera decirles que no, ¿sabes qué? No, a lo mejor si ustedes quieren, no por esto, por esto y por aquello, o simplemente no. O sea, no no no, no puedo. O como bien comentas, simplemente darle la vuelta a las cosas, y decir: "¿Sabes qué? Pues no puedo, porque me pasó esto", ¿no? En psicología sabes que que una mentira piadosa siempre y cuando no afecte a terceros, no hay ningún problema. Todos todo todos podemos decir, este, esa mentira con tal de tener tu tu tu paz mental. Y, bueno, eh, ese es uno de los consejos que te doy. Otra pregunta que que me vino ahorita a la cabeza, ¿no? Con todo esto que me comentas, ¿cómo te hace sentir? O sea, dices tú que te sientes como con culpa, ¿ya ya ha pasado, entonces, que les has dicho que no?
Sí. Sí. Ujú. Sí. Mm. Sí, totalmente. Ujú. Sí, la verdad es que a mí, <chuckles> yo soy como, <chuckles> como se dice, eh, popularmente, soy corazón de pollo. La verdad es que esa es una gran diferencia entre mi esposa y y yo, porque al final ella, como te digo, sí es muchísimo más directa y no digamos que es indiferente, pero, pero vaya, sí es mucho más como lo decías, ¿no? Asertiva, es como: "No va a pasar tal y tal, ¿no?". Ah, pero a mí sí me llega como a afectar este remordimiento, eh, esto si es algo que he tenido como, incluso, desde hace tiempo, ¿no? Incluso, me ha pasado con amigos, que en algún momento me llegan a pedir algún favor y, por X o Y razón no puedo, o ha hago hasta lo imposible por poder, o sí me siento muy mal si tengo que de decir un no, ¿no? Entonces, creo que sí es algo que tengo que trabajar, porque, pues, definitivamente, como como decías, ¿no? A lo mejor, sí es un poco abusivo esta parte, y lo entiendo, totalmente entiendo que sí es un, un tema de que la quizá, la balanza no sea tan pareja, de que, pues, hacer un favor bajo las condiciones de otra persona, pues, a la mejor ya es algo que pasa a otra a otro nivel, ¿no? Ah, pero, pero sí, realmente a mí sí me llega a hacer sentir como, pues, como que esa culpabilidad de, de saber que internamente saber que yo pude haber ayudado. Eh, y sobre todo eh, también me entra mucho la parte en la que no sé si realmente es un favor que sí necesiten, y que yo tenga que poner mi esfuerzo máximo en en hacer que eso pase, o realmente solamente lo están pidiendo como, pues, para facilitarse a sí mismos las cosas, ¿no? Y y me estén llevando ahí como entre los pies. Entonces, pues sí, la verdad es que tanto la duda como el tema de esta culpa de no ayudar a alguien sabiendo que que puedo hacerlo, pues sí sí, me llega a afectar, la verdad, un poco.
Claro. Totalmente de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Aquí, en este caso, con todo esto que me cuentas, también te sugeriría que, pues, empieces tú a poner tus límites, ¿no? O sea, también, como bien comentas, o sea, no sé si es que ellos lo ocupan realmente, o si nada más me están, pues, como dicen por ahí, ¿no?: "Agarrando la pata, ¿no?". Entonces, a lo mejor trata de establecer tus límites y tus prioridades, ver qué es lo que sí puedes ofrecer, pero que no te cause un estrés mental, que no sientes que te estás agotando mentalmente, ¿no? La otra cosa, pues, lo que te comentaba al principio, ¿no? Recapitulando un poco, eh, trata de de practicar tanto tú con tu esposa las maneras de decir las cosas, traten de tener tacto, las verdades siempre son incómodas, siempre. Entonces, es responsabilidad nuestra, pues, poder decirlas con tacto, ¿no? Y también otra cosa, es importante que, puedas separar lo que te hace sentir el no hacerlo, o sea, la culpa de lo que realmente es tu responsabilidad, ¿no? O sea, si si si ayudarlos en lo que necesiten, s saber que no es responsabilidad tuya, si puedes ayudas, si bien no, pero que sepas que no es tu responsabilidad para que eso no te mate.
Ujú. Sí. Sí, totalmente, coincido muchísimo contigo, y lo voy a poner en práctica, muchas gracias.
Para servirte.